Ah, perdón, estabas diciendo algo.
Es que quizás en la no, sí, es que quizás, eh, quisiera decir que quizás en la conversación, pues, ella también, si yo expreso mis necesidades, pues, ella también va a expresar las suyas, es es abrir esa puerta también. Y y luego, ahí aquí sí estoy viéndome egoísta, porque, hasta este momento me doy cuenta de que sí, tal vez ella también, este, va a decir, a ver, pues, está muy bien, está muy bonito, pero, fíjate que yo también, este, tengo esto por acá que traía guardado y que, pues, ya que tocaste el tema, vamos a hablarlo <chuckles> como tiene que ser. No lo había pensado y, este, y en este preciso instante, es casi como una revelación que me acaba de llegar, ¿no? Entonces, sí. Sí, yo creo que sí va a ser necesario platicarlo y y con mucha apertura con mucha apertura, porque l n no sé qué es lo que vaya a salir cuando toque el tema, porque no creo no, pensaba que solo era yo, pero, seguramente ella también ella también va a tener algo que decir.
Cierto. Ujú. Ujú. ¿Por qué, no? <laughs> <chuckles> Sí. <laughs> Me aleg Sí, seguro, y me alegra que tengas esta apertura de mente, ¿no? De hacer concesiones, porque, claro, en un en una familia, pues, eh, toca hacer eso. <laughs> Así que me alegra que ya tengas esa <chuckles> esa di predisposición, ¿no? <laughs> Y seguro encontraran un acuerdo, si tienen una buena comunicación, o sea, ya me has dicho de que tienen una una comunicación bastante buena, abierta, entonces, de seguro l llegarán en a un acuerdo, ambos, eh, podrán estar más conscientes, ¿no? De las necesidades de que tiene cada uno de ustedes, entonces podrán, ah, incluso fortalecer más, ¿no?, su relación.
<laughs> Sí. Sí, claro. Sí, ya no ya nos conocemos bastante bien. Pues sí, eh, esa conversación va a ser muy necesaria y, bueno, algún trato, algún convenio va a salir de todo eso. <laughs> Pues nada, muchas gracias por escucharme y, pues, espero que nos encontramos de nuevo por aquí, de verdad.
<laughs> Sí, de nada, te deseo lo mejor.
Bye.